À, bạn ơi, hông biết á là bạn có thích đi concert cùng với bạn thân của bạn hông?
Ôi, mình rất thích đi concert, tại vì là mình thích nghe nhạc và thích hát ấy.
À, ra vậy. Thì hông biết là cái lần đầu tiên mà bạn với bạn thân của bạn quyết định đi concert cùng với nhau á là khi nào vậy ta?
Ừm. Ờ, mình nhớ lại xem nào. Lần đầu tiên mà mình đi thì chắc là khoảng 2 năm trước, và lần đấy cũng, ơ, khá là đặc biệt, tại vì là mình đi ra tận nước ngoài để xem concert cơ.
À, ra vậy. Wow, đã vậy! Ừm, vậy thì hông biết là ừm, hông biết là ai là người chủ động rủ, bạn hay là bạn thân của bạn?
Ừm, ừm, hơi đầu tư một tí. Ờ, thực ra là mình là người rủ rê nó đấy. Tại vì là, ừm, mình, ờ, thì rất thích cái người nghệ sĩ này ấy. Ờ, còn, ờ, cái đứa bạn của mình thì nó cũng, ơ, bình thường, tức là nó thấy nhạc hay, nhưng mà nó không quá là, kiểu, cuồng, hâm mộ cái cái người này ấy.
À. <laughs> À, vậy thì hông biết cái khi mà lên kế hoạch đi như vậy á, thì, à, các bạn có gặp khó khăn gì hông? Ví dụ như là về việc săn vé nè, hay là thời gian, hoặc là cái cách di chuyển chẳng hạn?
Ừm. Ừ. Nói chung là cũng gặp nhiều vấn đề đấy, tại vì là cái, a, thời gian mà họ thông báo là có cái lịch của concert diễn ra ấy, thì nó khá là sát. Nó chỉ, ờ, cách cái ngày concert khoảng, ờ, 1,5 tháng thôi, kiểu, hơn 1 tháng một chút ấy. Thế nên là, ờ, bọn mình đã rất là, ờ, phải gấp rút trong tất cả mọi khâu luôn.
Ừm. Ừm. Vậy thì hông biết là sau đó thì, ờ, các bạn có sắp xếp được hông? Ví dụ làm có mua được vé hông? Hay là cái, ơ, đặt khách sạn thì có ổn hông?
Ừm. Lúc đầu thì, ờ, bọn mình không dám đặt vé máy bay trước ấy, tại vì là sợ là không thể nào đặt được vé concert của cái người nghệ sĩ này, thế nên là cứ phải đợi. Ừ, mà cái giờ bán vé concert thì họ sẽ quy định là đến ngày nào mới bắt đầu được vào mua ấy. Thành ra là mặc dù là mình muốn đi rồi, thế nhưng mà mình cũng, ơ, chưa thể chốt được là đã đặt vé máy bay, rồi đặt khách sạn chưa ấy, mà cứ phải đợi đến cái lịch bán cái vé concert đấy. Thế.
À, hiểu nha. Ừm. Ờ. <laughs> Ừm. Vậy là cuối cùng là cũng, ơ, cũng mua được, ờ, rồi cũng, ơ, ờ, kiểu là, cũng mua được vé, đúng hông? Ừm. Ừm.
Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Cuối cùng thì, ờ, mình canh vé cho cả hai đứa luôn, thì là mình mua một phát 2 vé luôn. Thì, ờ, ờ, rất may là cái nghệ sĩ này mặc dù là nổi tiếng, nhưng mà cái việc mua vé cũng không khó khăn lắm ấy.
Wow! À, hiểu, hiểu, hiểu. Nói chung là khi mua được vé thì cũng cảm thấy rất là phấn khởi, và bạn cũng, kiểu như là, ờ, cũng mong đợi trong cái cái concert này mà. Vậy thì hông biết á, khi mà bạn mua vé á, thì, à, là bạn mua là chọn chỗ ngồi hay là đứng? Tại vì mình thấy là nhiều người đi mà concert thì thích đứng hơn, kiểu là, được nhảy nhót này nọ đó.
Ừm. Ồ, lúc đấy là mình cũng khá là băn khoăn ấy, tại vì, ờ, để mà quẩy đã nhất thì là phải đứng, đúng không? Thế nhưng mà mình, ờ, lo lắng cho sức khỏe của mình và đứa bạn thân mình. Tại vì là nếu mà đứng quá lâu ấy thì sợ là bọn mình cũng già yếu rồi, không có sức để đu với cả các bạn trẻ là mấy tiếng đồng hồ như thế. Thế nên là mình cũng, a, có hỏi với bạn mình
Đúng rồi. Ừm. <laughs> À, hiểu, hiểu.
thì, ờ ừ, phải phải bàn trước xem là "Thôi thế mày có chịu được việc đứng mấy tiếng không? Hay là mày muốn ngồi thì để tao xem xét?"
Ừ Ờ, hiểu nha, kiểu như là, sức khỏe của mình cũng hông cho phép, mà trong khi đó là mình cũng phấn khởi mà, đúng hông? Ừm. Vậy thì hông biết lúc mà đi á, thì cái việc mà chuẩn bị trang phục hay là phụ kiện á, để mà tham gia concert nó có, ưm, làm cho bạn gặp khó khăn trong chuyện này hông?
Ừm. Ờ, mình nhớ là lúc đầu, ờ, cũng định, ờ, rườm rà, váy áo các thứ, gọi là, l linh tinh, lung tung hết cả lên ấy. Thế nhưng mà, ờ, thời tiết cái lúc đấy bọn mình đi thì rất là nóng, nên là bọn mình sau khi bàn bạc và nghĩ đi nghĩ lại thì đã chốt là mặc cái gì nhẹ nhàng thôi để cho nó mát mẻ và nó thuận tiện ấy, kiểu, à, cử động các thứ rồi là nhảy cả một buổi tối. À, bọn mình chốt là vé đứng, thế thành ra là cũng phải mặc cái gì nó thoải mái thôi để có thể đứng rồi, à, di chuyển các thứ á.
Ừm, ừm. À! Ra vậy. Ừm. Ừm, đồng ý nha. Nói chung là đồ phải thoải mái mặc đồ phải thoải mái thì cái việc mà nhảy nhót rồi, ừm, rồi tận hưởng cái concert nó mới, ơ, kiểu là, đạt hiệu quả cao. Ờ, vậy thì hông biết á, trong cái buổi concert đó đó thì có cái tình huống nào mà, kiểu như là, hài hước mà bạn nhớ tới tận bây giờ hông?
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, ờ, nói chung là đi concert thì, à, thường mọi người sẽ phải đi rất sớm ấy. Thế nên là bọn mình, à, đã đến sớm để check in này, chụp choẹt các thứ này nọ với poster, thế xong rồi là đi vào để xếp hàng. Tại vì, ừm, với cái vé đứng thì là mình sẽ không có cố định cái chỗ đứng mà, mà nó sẽ có hẳn một khu vực luôn, thế là nghĩa là bạn đến sớm hơn thì bạn có thể vào sớm hơn và đứng sát sân khấu hơn, đó. Thế là bọn mình đã đến rất là sớm để đi vào trong đấy và ngồi. Thì, ờ, bạn biết là cái việc mà vào giữ chỗ thì mình phải đứng im tại đấy, đúng không? Và mình không thể nào mà rời khỏi chỗ đấy được, thế. Thế là bọn mình lại chỉ có hai đứa thôi, thế sợ là nếu mà một đứa đi quay lại không tìm được nhau, thế nên đó, thế là cứ phải đứng ở đấy. Thế nhưng mà, ờ, bạn nghĩ là đứng mãi ở một chỗ rất là lâu như thế thì, ờ, có vấn đề gì xảy ra?
À. <laughs> Ừm. À, ra vậy! Chính xác. Ừ, hiểu, hiểu, hiểu. <laughs> Ừm. <laughs> Chắc là mình nghĩ là, kiểu là, sẽ bị người khác, ờ, cũng, ờm, gọi là, đến mà cũng muốn chiếm chỗ, cũng như là, ờ, muốn làm bạn với các bạn, đúng hông?
Ừm, bạn nghĩ thử xem. <laughs> <laughs> Ừm, nó cũng không hẳn đâu. Nói chung là rất may là mọi người không chen lấn xô đẩy ấy. Thế nhưng mà, ờ, bọn mình đến sớm để được đứng sát gần đầu mà, thành ra là từ lúc mà bọn mình đến cho đến cái lúc mà buổi biểu diễn nó diễn ra ấy, thì là phải khoảng 3 tiếng, 4 tiếng cơ, thế. Thế là, ừm, khá là lâu đấy, cho nên là bọn mình bị buồn đi vệ sinh. Và và lúc đấy là không biết phải làm như thế nào, tại vì, ờ, nếu mà từng đứa một ra để đi vệ sinh thì rất mất thời gian. Tại vì còn phải tìm nhà nhà vệ sinh, xong rồi quay lại các thứ này. Đấy, thế nhưng mà 2 đứa cùng đi thì mất chỗ. Thế là bọn mình cũng kh khá là đau đầu để xử lý được vụ đấy.
Á, lâu vậy luôn á hả? <laughs> Ừm, hợp lý, đúng rồi. Ừm, Vậy rồi cuối cùng thì bạn với bạn thân của bạn xử lý như thế nào?
Ờ, cuối cùng thì là bọn mình, ờ, quyết định là cả hai đứa sẽ cùng đi ra để đi vệ sinh, thì, ờ, lúc quay lại thì đứng được ở đâu thì đứng ấy, đành vậy. Ừm, nói chung là xem xa một tí nhưng mà phải giải quyết cái vấn đề quan trọng trước, đúng không? Hình ờ.
Ừ, đúng, đồng ý hiểu. <laughs> Nói chung là cũng phải giải quyết trước, thì sau đó coi thì nó mới thoải mái được. Ờ, vậy thì hông biết á, trong cái lúc mà coi concert như vậy á, thì, ờ, khán giả xung quanh như thế nào ta?
Đúng, đúng. Ừm. Ôi! Nói chung là, ờ, cái nghệ sĩ này thì cái nhạc của anh ấy rất là bốc ấy, kiểu, ờ, rất là dễ để quẩy và khuấy động không khí. Thế nên là mọi người, kiểu, nhảy với hát theo, kiểu, hết mình luôn. Vui lắm!
Ừm. Ừ, vậy thì hông biết bạn với bạn thân của bạn á là chắc chắn là phải cùng nhảy với nhau rồi, nhưng mà hông biết là ai nhảy nhiệt tình hơn ha?
<laughs> Mình nghĩ là chắc chắn là mình rồi, tại vì, ờ, mình rất là mê anh này ấy, nên là, kiểu, người ta chưa kịp nhảy hay hát câu gì mà mới bước ra thôi là mình đã rít lên rồi, mình đã, kiểu, hò hét các thứ ấy. Còn, ờm, bạn mình thì, ờ, lúc đầu cũng khá là bình thường, kiểu, tỏ ra, kiểu, ừm, <smacks lips> yeah, cũng cũng, anh này cũng cũng thôi. Thế nhưng mà, ơ, khi mà đến cái bài rất là hay và ban nhạc chơi hay quá thì bạn ấy cũng bắt đầu, ờ, gọi là, hòa mình theo ấy.
Ừm. À. Ừm. Ừ. Ừm, hiểu, hiểu, hiểu. Vậy thì hông biết á là trong cái lúc mà coi concert như vậy á, thì, ờ, bạn với bạn thân của bạn á là có làm quen được với ai ở ở trong cái concert đó hông?
Ừm, bọn mình, ờ, thấy có một cái là mọi người đi thì đều có nhóm ấy, tức là không ai đi một mình cả ấy. Thì, ờ, ừm, trong concert thì lúc xem rất là đông người mà, thành ra là mọi người cũng phải, ờ, cảnh giác về cái việc là đồ đạc cá nhân rồi tư trang, rồi va chạm với những người khác ấy. Nên là mọi người khá là khép kín nhá. Tức là mình cũng cứ tưởng tượng là đến thì tất cả mọi người sẽ cùng nhau kiểu á, vui quá, vui quá ấy, nhưng mà không đâu, mọi người, kiểu, chơi với bạn của mình thôi, tức là cũng không ừm, không giao tiếp hay là ý gì với người lạ đâu.
Ừm. Ờ. À, ra Ừm, vậy thì á, ờ, bên cạnh cái việc mà, ờ, không có làm quen được bạn bè ở trong cái, ơ, buổi concert đó, thì hông biết là có cái khoảnh khắc nào mà khiến cho bạn và bạn thân của bạn đó thấy là cả hai, kiểu là, có sự gắn kết bền chặt hơn so với lúc trước hông?
Ừm, mình nghĩ là, ờ, trong cái quá trình mà đặt vé concert rồi là chuẩn bị ấy, thì, ờ, có lẽ là, à, bọn mình cãi nhau khá là nhiều, bọn mình tranh luận khá là nhiều. Ờ, thế nên là, ừm, ờ, đến lúc mà cả cái chuyến đi nó diễn tức là lúc đầu thì rất là tranh luận, rất là cãi nhau và khi mà chốt lại một cái phương án ấy, thì, ờ, cả hai người nếu mà phương án đấy theo ý của người còn lại thì sẽ có một người không vui lắm ấy. Bạn hiểu ý mình không? Ừm. Nên là cái lúc mà chốt được rồi thì, gọi là, thôi thì ô kê thì chốt, được rồi. Ô kê. Nói vậy thì, ờ, thì chốt vậy, kiểu như là không quá vui ấy. Thế nên là cái tâm lý lúc trước khi đi concert là cũng, ờ, bình thường thôi, tức là không không quá là happy với việc đấy vì có những cái không được theo ý mình ấy. Đấy. Thế nhưng mà sau khi mà kết thúc toàn bộ chuyến đi ấy, thì mọi thứ nó lại diễn ra khá là trọn vẹn. Và, ờ, đấy, xem concert xong thì cái, ơ, đoạn cuối concert, ừ, cũng rất là hay và bắn pháo hoa các thứ ấy. Thế là lúc đấy thì cảm thấy như là, ờ, những cái mà cãi nhau trước đây là nó, kiểu, tan biến hết ấy. Và hai đứa đã cùng nhau plan được một cái chuyến đi, một cái lần xem concert rất là đáng nhớ nên là thấy thân nhau hơn rất là nhiều, ý nghĩa hơn nhiều.
<laughs> Ừm, hiểu, hiểu. Ừm. Ờ. Ừ, hiểu. Ừm. Ờ, nói chung là trong quá trình chuẩn bị mà, ờm, đương nhiên là cũng sẽ có những cái sự không đồng ý hay là lục đục với nhau. Nhưng mà qua cái buổi concert rồi, kiểu như là, ờ, cùng đi toilet với nhau, rồi cùng giữ chỗ với nhau thì nó cũng là những cái kê niệm rất là đáng nhớ luôn, đúng hông? Ờ. Vậy thì hông biết á nha, khi mà sau khi mà đi, ơ, xem concert về á, thì, à, hai bạn bạn và bạn thân của bạn á, có trò chuyện nhiều về cái cái buổi đó hông?
Ừm. <laughs> Đúng rồi, đúng rồi. Ôi! Sau khi đi xem về bạn thân của mình còn bắt đầu bị nghiện anh đấy luôn cơ, tức là, kiểu, về hỏi mình là "Tại sao tao lại không thích cái anh này sớm hơn nhỉ?" ấy, kiểu, đến xem xong bị mê quá. Thế, ờ, còn, ờ, bọn mình cũng, ơ, kiểu, ờ, chụp rất nhiều ảnh và quay lại video cái buổi ngày hôm đấy, thế là cũng phải mất 2 tuần sau đấy là cứ gửi đi gửi lại cho nhau những cái đoạn quay ngày hôm đấy để xem ấy. Thế xong rồi là cứ, kiểu, cảm thán là "Ôi giời ôi, thích quá, mê quá, muốn đi lại quá!" các thứ ấy.
Ờ! Ừm. <chuckles> Ừm, rồi. Ừ, hiểu, hiểu, hiểu! Ờ, đúng rồi, giống như, kiểu, là đi, a, concert mà còn chụp đình được những cái hình ảnh rất là đẹp, mà với lại nó cũng ở nước ngoài nữa, cho nên là nó cũng là một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ luôn. Vậy hông biết á, thì qua cái concert đó đó, thì bạn với bạn thân của bạn á, có, giống như là, đặt cái thời điểm mà đi coi nó là cái cột mốc quan trọng trong tình bạn của hai bạn hông?
Ừm. Ừm. Ừm, mình nghĩ là có đấy. Tại vì cái lần đấy là lần đầu tiên mà bọn mình đi du lịch cùng với nhau, lần đầu tiên luôn, mà cũng là lần đầu tiên đi ra nước ngoài, ờ, với nhau ấy. Thế nên là cái việc đi du lịch ở trong nước thì nó cũng, ơ, nghe là nó dễ dàng hơn nhiều ấy. Nên là, ờ, đi ra nước ngoài với nhau nó cũng là một cái gì đấy khá là to tát. Thế.
Ờ, ừm. Ừm, cũng ý nghĩa á.
Ừm, thì, ờ, mình nghĩ là sau cái chuyến đi đấy, sau lần xem concert đấy, thì bọn mình nói chuyện với nhau nhiều hơn. Và, ờ, như kiểu là cảm thấy là có thể đi với nhau thêm những lần khác nữa ấy, nên là thi thoảng có những cái, ơ, thông tin về concert của những nghệ sĩ này, nghệ sĩ này khác thì cũng vẫn gửi cho nhau và bảo là "Có đi không? Ờ, có đủ tiền không? Để để đi thêm chuyến nữa ấy", kiểu như vậy.
Ờ. <laughs> Ừm, <laughs> giống như kiểu là cái tình bạn của bạn với bạn thân của bạn nó cũng khắng khít hơn sau cái buổi concert đó, đúng hông? Ờ, vậy thì hông biết á nha, bạn, ờ, có cái cái điều gì mà bạn, ờ, kiểu như là, có lời khuyên nào cho những cái bạn mà cũng muốn đi xem concert với bạn thân, ờ, mà các bạn hông biết là phải chuẩn bị như thế nào á, thì bạn có lời khuyên gì cho điều này hông?
Ừm, ừm, đúng. Ừm, mình nghĩ là thực ra cũng không có điều gì, kiểu, không có lời khuyên gì nó quá là to tát đâu. Nhưng mà, ờ, vì là mình đi, ơ, 2 người chẳng hạn hoặc là nhóm đông hơn ấy, thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều ý kiến khác nhau. Thế, thì, ờ, khi mà mình, ờ, lựa chọn, ừm, làm theo phương án nào ấy thì nên, a, lắng nghe ý kiến của nhau trước. Và thực sự là ừ, phải xem xét là cái đấy nó nếu mà nó hay hơn thật, nó tốt hơn cái phương án của mình và nó tối ưu nhất thì nên lựa chọn cái đấy. Tức là mình, ờ, ừm, bỏ cái tôi đi một tí để để mình, gọi là, giữ cái không khí vui vẻ ấy. Thế, như bọn mình chỉ có hai người thôi mà đã, ơ, cũng, ơ, xích mích này nọ rồi ấy, thì các nhóm đi đông hơn là là chắc chắn là sẽ đau đầu về cái vấn đề này ấy.
Ừm. Hợp lý nha. Hiểu. Ừm, ừm, th lý nha. Ừ, ừ. Ừm, ừm, hiểu. Ờ, thì hông biết là bên cạnh cái việc mà, kiểu là, cũng, ơ, nhường nhịn và giữ hòa khí với nhau như vậy á, thì về cái việc mà phân chia tiền mua vé máy bay rồi khách sạn hoặc là vé xem concert đó, thì bạn có cái mẹo nào về cái sự phân chia này cho nó hợp lý hông mà không có tránh bị xung mà không có bị xung đột giữa cả hai bên á?
Ờ. Mình nghĩ là cái việc phân chia tiền thì cái số tiền đầu tiên mà phải chi chắc chắn là tiền mua cái vé concert đấy rồi. Thế cho nên là buộc là phải, à, để một cái khoản vé concert ra. Ờ, sau đấy thì, ờ, sẽ tìm vé máy bay. Vé máy bay thì những cái thời điểm có concert nó, ơ, sẽ đắt hơn một chút so với bình thường. Ừm. Đó, nên là cái vé máy bay với vé concert là dường nh gần như là không thể nào mà tiết kiệm được, ừm, quá nhiều đâu, à, buộc phải phải chia ra một cái phần fix, cố định như thế. Còn lại thì những cái chi phí khác như là di chuyển này, hoặc là khách sạn này, thì mình có thể cân nhắc chọn một cái khách sạn nó bình thường hơn một tí để để dành tiền cho cái vé concert ấy, kiểu, kiểu như vậy. Ừm. Thì hoặc là đi lại thì mình chịu khó mình đi bộ và mình đi các cái, a, ờ, phương tiện công cộng ấy, đi bộ đến trạm xe buýt, hoặc là, ờ, tàu trên cao này thì nó sẽ tiết kiệm hơn nhiều so với việc đi taxi.
Ừm, đúng rồi. Ừm, đúng rồi, hợp lý! Ừm, ừm, hừm. Ờ, hiểu, hiểu, hiểu. Nói chung là cái việc mà tại vì dính về tiền bạc mà, cho nên nó cũng hơi nhạy cảm. Cho nên là mình cũng, ơ, phải phân rõ rõ ràng. Ờ, và cái lời bạn mình thấy là cái lời khuyên của bạn cũng rất là đúng luôn. Có nghĩa là, ừm, phải phân chia và lên cái kế hoạch rõ ràng trong cái việc chi tiêu. Đó, thì hôm nay á, khi mà nói chuyện với bạn á, thì nghe bạn chia sẻ về cái kỷ niệm của bạn và bạn thân của bạn đi xem concert thì mình thấy nó khá là thú vị và cũng hữu ích trong cái việc chuẩn bị luôn. Cảm ơn cái sự chia sẻ của bạn nha!
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. <chuckles> Ờ, không có gì. Nói chung là, ờ, mình thì lúc nào cũng rất là sẵn sàng chia sẻ ấy, nên là, ờ, rất là mong các bạn có thể, ờ, dùng những cái kinh nghiệm này và đi xem concert thật là vui nha!
Ừm. Chào tạm biệt bạn nha!
Ừm, bye bye!